"Не говори гоп, пока не перепрыгнешь", блин, козел. Вообще ничего не говори больше.
Теперь понятно, да? Да, да. Э это точно, да. Я теперь тоже каждое упражнение, которое там записывают особенно, знаете, эти короткие ролики типа: "Делай эти 3 упражнения и будешь, там здоров". И вообще лёгкие такие, смотришь, думаешь: "Не-не-не-не-не, тут что-то не так. Нет-нет, там точно что-то нелегко". Вот так как она вертит этими коленями, вправо-влево складывает их, думаешь: "М, ну ты иди попробуй. Ну, а, потом" Да, да, давай, давай, попробуй.
Мгм. Мгм. Мгм. Давай-давай, попробуй, да.
Ам Слушайте, а, как насчёт вот, а, телефона? Вы когда пробуждаетесь, утром сразу берёте в руки телефон?
Ну чисто посмотреть какие уведомления и, а, будильник вырубить, если он у меня включен. Вот, кстати говоря, для меня такое прям максимально радостное сейчас тоже делаю. Это
Ага. <chuckles> Да.
э, я сплю без будильника сейчас. Большинство ну по крайней мере.
И просто, просыпаетесь одинаково, да, каждое утро?
Да не совсем. В зависимости от того, в какое время я лягу спать.
А, вы имеете в виду вообще без будильника и просыпаетесь рандомно каждый раз каждый день по-разному?
Да. Да-да-да-да-да. И я хочу
А, у вас вот эта свободная жизнь! А. <chuckles>
Типа того, типа того, да. Потому что я понял, то что а почему бы не попробовать, например, да. И всё равно так получается, то что у меня просто еще такая солнечная сторона комнаты, э, где, ну хоть сдохни!
Понятно. <chuckles> Да. Мгм. Ну ты всё равно солнце тебя будет светить. Да, да.
Ты Да, оно будет на тебя вот так вот смотреть, орать тебе в окно. Причем у меня еще шторы, они не такие уж и с сильно затемняющие, знаете. И как-то так получается <tsk> Вот сидишь и
Мгм. Да-да.